أنا بصراحة حلوة الفكرة دي يعني، أ كون إن العلاقة تبدأ في في في الOnline بعدين تتحول ل لصداقة حقيقية أو الناس تقابل بعض، دي أعتقد من أحلى أشكال ال العلاقات اللي بتتكوّن يعني، يعني قصدي أقول إيه، إن أحسن من إن تكون العلاقة على الواقع بعدين تتحول Online والناس تبعد عن بعض وتخف وتفتُر وكده، لكن إن هي إن هي ت أنا حاسس إنه العلاقة في الواقع هو level أعلى من العلاقة Online، فكونها اتحولت من Online لواقع، إنه إن دي كويسة أوي، بس هي برضه ع على حسب يعني.
تمام. آه، فهمتك، ف فهمتك يعني، يعني هي بتجْمَع بَين الحُسنَيَين، يعني أنت تقصد مثلًا لو كانت Online لوحدها بتبقى ضعيفة، ولو أ على الأرض مثلًا بتبقى أقل برضه من الإيه، من إن هي تبقى الاتنين، أمّا مع الاتنين بقى تبقى Online وتتحوّل لواقعية بتبقى قوية جدًا وبتبقى مستدا مستديمة وكده، يعني دي وجهة نظرك، صح كده؟ جميل.
بالضبط كده آه، أيوه بالضبط آه، إن هي كويس إن هي بدأت ضع Online اللي هو الدرجة الأخف، بعدين اتحولت للواقع، فخدت بقى إيه، اللي هو بيبقى في انطباعات كده وأنت Online، كلّ واحد راسم للتاني صورة وبتاع، فلمّا بيتقابلوا بتبقى حلوة يعني، غالبًا، بس مش دايمًا. <laughs>
طب يمكن إيه ال اهم. آه. أيوه. <laughs> طب يا ترى أنت حصَل معاك م مثلًا موقف زي كده، مثلًا اتعرّفت على حد Online ولقيته في الواقع غير اللي أنت كنت راسمه له؟
آه. والله هو في أصدقاء ليّا، حصَل معاهم ال المواقف ديّة، كانت مواقف طريفة يعني وإحنا كنا صغيّرين، آمم، في ثانوي وكده، كان عندي واحد صاحبي و وحَب بنت و وقَعَد يكلّمها فترة وكده، وبعدين لمّا قابلها ما يعني، هو كان راسم لها صورة غير ال غير ال اللي شافها بيها، ف فساعتها قال لها: "خلّينا أخوات أحسن يعني." <laughs>
أيوه. أيوه، احكِ لي. آه. <laughs> بتحصل طبعًا وده منطقي، طب هو <laughs> يا ترى هو لقاها مثلًا يعني مش جميلة، والّا لقى أخلاقها مش زي ما كانت رسماها وكده أو بتتكلّم، يا ترى إيه اللي ما عجبوش فيها مثلًا؟
كانت صدمة آه. <chuckles>